لأ، الحاجات دي بتساعدني والجَوّ الأوضة الهادي وال وأقفِّل الستاير وانزِّل الستاير التقيلة، لأ الحاجات دي بتساعدني. أنا ممكن أصلًا لو فَضَلِت آه لو فَضَلت في الجَوّ ده وما عنديش شغل ممكن أفضل نايمة لحد الساعة 13:00 14:00 كده، أ أقضِّيها نوم، ده طبعًا في الإجازة باعمل كده.
ياه! جميل أوي. طَب هل بقى ال ال أنتِ الكلام ده كويس أوي إن هو بيساعدِك تنامي، بس هل بيبقى له آثار سلبية؟ خلّيني أقول لِك إزاي، يعني مثلًا هل ده خلّي نومِك تقيل أكتر، يعني مثلًا لو التليفون رَنّ جنبِك ما تصحيش؟ لو حد جِه ندَه عليكِ ما بتصحيش؟ لأن الموضوع أنتِ بتقولي بي بيساعدِك أوي على النوم، وبيخلّيكِ لو ما قُمتيش من نَفْسِك مش مش هتنامي ت مش هت مش هتعوزي تقومي، هتعوزي نايمة على طول.
لا، لا، لأ، هو ما بيعملش عَمَل المنوّم اللي أنت بتتك اللي ممكن يعمل كده أو اللي يديني الإحساس ده، لو أنا باخد مثلًا قُرص منوّم أو حاجة، فالحمد لله بعيدة تمامًا عن الأدوية. الحاجات دي بتعمل استرخاء بس لجسمي قبل ميعاد النوم، فب بارُوح في النوم وأنام، لكن إن هي تخلّيني نايمة مدة طويلة أو إن هي تخلّيني ما أقدَرش أقوم أو أقوم من النوم بالعافية، لأ دي الحاجات دي اللي بتعملها غالبًا يعني، أنا ما جرَّبتهاش بس اللي بيعملها غالبًا الchemical لمّا يخُشّ الجسم.
بالضبط. إمم، عندِك حق فعلًا. كويس أوي إن أنتِ بعيدة فعلًا عن الأدوية وال والكلام ده. طيب خلّيني خلّيني بقى أعرَف منِّك حاجة، كويس أوي الحاجات اللي أنتِ قلتيها لي ديًا كخطوات shower سُخن، آآ تشرَبي جنزبيل، تشمّي زيت ال اللافندر وتبعدي عن الموبايلات كُلّ ده. طيب آآ أنتِ لم بتعملي بقى كُلّ ده كُلّ ليلة فعلًا لازم تعمليها والَّا أنتِ خلاص كده في الأول، يعني إنِّك على ما خدتِ ميعاد النوم عرفتِ ميعاد نومِك جسمِك اتسستم عليه، بقى شيء طبيعي عندِك، يعني لو السؤال بمعنى تاني، لو أنتِ بِعدتِ عن ال عن الحاجات دي دلوقتي هل بقى هي هترجعي تاني زي زمان والَّا الموضوع طبيعي خلاص، بقيتِ تنامي جسمِك خَد على الميعاد كده وخلاص؟
آه، الحمد لله.